Ya, olabilir. Neden olmasın? Dediğin gibi çok yoğun bir tat olmuyor. O sadece böyle, içtiğinde ilk bir o yumuşatıyor. Bu arada çikolatalı hiç denemedim. O da, ııı, çikolata, eee, sosu kakao gibi bir şey döküyor muhtemelen ama bunlar bence de dediğin gibi, eee, yumuşatıyordur tadı. Mesela, ben sen deyince fark ettim.
Değil mi? I hı. Evet. A, yeni adapteler diyebiliriz, değil mi?
Nasıl?
Yeni adapteler diyebiliriz. Yani, gastronomi ilerledikçe, hani, şekerin yanına ne koyabiliriz? Hani, bu tadı nasıl verebilir? Bu fonksiyonu nasıl sağlayabilir diye. Muhtemelen.
Ya, kesinlikle diyebi Ya, tabii, rafine şeker zaten zararlı. Eee, şeker tü
Evet, yıllar içinde de muhtemelen o çalışmaları devam ettikten sonra biraz çekmiş olabilirler.
Olabilir, burada bilmiyorum, hani, tarçın genelde çok yaygın bir şey olduğu için önceden beri mi vardı, sonra mı çıktı, hiçbir far bir fikrim yok ama, yani, kahve denilince önceliğim kesinlikle Türk kahvesi ama Türk kahvesi deyip geçmeyeceğim, Mehmet Efendi'yi be belirtmek durumundayım çünkü bazen çok canım sıkılıyor, iç bitiyor. Mesela bir yerdeyken de dışarıda, hani, tamam, içeyim diyorum, eee, ilk daha ilk yudumda olmuyor yani. ve de köpüklü. Bir bir bir şey mesela anlayamıyorum. Kimisi de köpüksüz gönül rahatlığıyla içiyor. Benim bütün keyfim kaçıyor köpük olmazsa.
Hıı. Hı hı. Anladım. Mehmet Efendi. <chuckles> <chuckles> Çok güzel. Hı hı. Evet, vazgeçiyorsun direkt. A! Ya! Orada bir aslında bir, eee, bir kriterin var yani, Türk kahvesi, evet, Mehmet Efendi, evet ama hani köpüğü, eee, ateş
Var, var. Köpüğü bırak fincanda bile çok fark ediyor.
Evet, işte, ateşli olması, işte, elektrikli şeyde olmaması, aslında sen Türk kahvesi yani, eee, nasıl denir? İleri, ileri derecede evet. Yani, gurmesi gurmesi gibi bir şeysin.
Tabii. Birebir fark ediyor. Gurmesi miyim acaba? <chuckles> O olabilir. Valla, ben de konuştukça düşünüyorum. Şu an, bayağı içtiğim fincanı da mesela çok kalın olursa, çok fazla keyif almıyorum Türk kahvesinde özellikle. Ama bir de ben şeyi de çok seviyorum mesela, çok fazla kupa seviyorum. Eee, Türk kahvesinin dışında, hani, o filtre kahveyi içtiğim benim bardak bile ayrıdır.
Evet. A! Anladım. Hımm.

Orada bir ritüel var gerçekten yani değil mi?
Var, var. Şu an anlattıkça ben <chuckles> ke kendimle ilgili keşifleri fark ediyorum. Var.
A, çok güzel! Çok güzel. Ba benim de çok hoşuma gitti. Peki, bir şey daha soracağım. Hı. Eee, matcha matcha hakkında ne düşünüyorsun? Matcha latte mesela içine bazen kahve koy
Çay da çay bardağı da öyle. Tabii buyur. Ön yargılıyım ya. I-ı. Denemedim. Denemedim. Normal latte evet ama matcha ben galiba böyle popüler şeylere bir mesafeliyim. Şu anda matcha latte diye bir kavram var ve ben onu denemek istemiyorum, yani, direkt galiba set çekiyorum. O bende oluyor. Popülerse çok ön yargılı oluyorum.
İçmiyor musun? Hı. Hı. Yani Evet. Anladım. Anladım. Aslında, mesela, eee, matcha da yeşil çayın daha ince kıyılmış hâli, eee, farklı yapraklarından bir, eee, işlemden geçiyor. Orada da aslında bir ritüel var. Belki hoşuna gidebilir bu senin, biliyor musun?
Eee, tabii, çok farklı. Doğru çok Deneyebilirim. Doğru çünkü yeşil çaya çok karşı değilim.
Ya Evet.
Siyah çay mı, yeşil çay mı dersen siyah çay derim.
A, tamam o zaman, ııı, eee, matcha'yı da geçebiliriz yani.
<laughs> Hani, önceden çok Nescafe tüketilen bir z dönem vardı ya, hani, 3'ü 1 arada Nescafe şu an ağzıma sürmem.
Evet. Evet, kesinlikle. O herhâlde biraz daha kahvenin tadının ne olduğunu anladıktan sonra Evet, yani, daha önceden içtiklerinden, eee, kıyasını yapabildiğin bir an oluyor. Yani, b kahveye karşı bir aydınlanma resmen.
Evet. Bilemeden, değil mi? Doğru. Kesinlikle. Kesinlikle önce, hani, mesela, şu an çok zorda kalırsam sade Nescafe evet ama üçü bir aradayı gerçekten, yani, hiçbir şekilde kahveye ihtiyacımı karşılamaz.
Hı hı. Yani, süt, eee süt koymadığın durumu düşünürsek süt tozu artık senin için, eee, imkânsız gibi bir şey, değil mi?
İmkansız. Çok doğru, çok doğru teşhis, imkansız. Ay, çok keyifliydi ya. Ben de öyle. İyi akşamlar, görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.
Çok teşekkür ederim. Çok zevkli bir konuşmaydı. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kal.

Kokusu ya şöyle bir şey oluyor. I paketi açıyorum, inanır mısın? Bir onu bir derin bir kokuyu içime çekiyorum. Mehmet Efendi'nin benim böyle başımla, işte, artık kafeine Yani resmen paketi açtığımda o kokuyu hatta şöyle bir şey olmaya başladı. İşteyken ya da evdeyken falan diyorum ki, "Bakın bir paketi açın, bir koklayalım." diyorum. Herkeste de oluyor bu arada. "Of," diyorlar, "ya gerçekten hakikaten böyle bir kahve ko" <chuckles> E a aynen öyle. Ya, varmış böyle bir şey. Bu kadar, ben de artık hani, kendim gibi işte arkadaşlara falan da koklatınca ve de onlar da, "Hakikaten mis gibi kokuyor." deyince, evet, bu artık bana özgü bir şey değil, kesinlikle demek, hani, böyle bir şey var. Yani, bir de ben de şöyle bir şey oldu, herkes çok seviyorum diye yanıma gelirken Mehmet Efendi getirmiş. Benim şu an bayağı Mehmet Efendi sto stoğum var ev
Evet. A! Tamam. Hı hı. Hı hı. "Hadi bir başlayalım da içelim." diyorlar. <chuckles> Hı hı. A! Anladım. Hı. Hı hı. Ha. A! Yurt dışındasın herhâlde. A! Çok güzel.
Aynen aynen evde stoklamıştım. Şey oluyor, bazen işe götürüyorum, eee, tarihi geçmiş son. Ya diyorlar ki "Sende niye?" "Ya," diyorum, "benim evde bir stok var ve bilmiyorum." Paketi geç ya bu arada şey de olmuyor, bayatlamadığı sürece multi muhtemelen o son kullanma değil de tavsiye edilen tarih, bir sıkıntı yaratmadı hani kimsede bir rahatsızlık olmadı. Zaten kalabalık olduğumuz için hemen paketi 2-3 günde bitiriyoruz iş yerine götürdüysem. Yani kesinlikle tavsiye ederim. <chuckles>
Çok güzel. Evet. Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Evet. Peki. P A anladım. Peki, eee, cezveni götürdün mü Türkiye'den? Yoksa yurt dışında da bulma ihtimalin var mıydı?
Yurt dışında bu arada cezve buldum ve o tadı alamadım. Eee, burada da ocak elektrikli ocak ve elektrikli ocakta kesinlikle o olmuyor yani, kahvenin tadı değişiyor. Daha sonra
Hı. Tamam. Hıı. Ateşli bir şekilde kaynamasını tercih ediyorsun. Anladım.
Evet, evet, ben işe burada başladığımda, ı hım, he şeyle gittim, Türk kahvesi makinemle, herkes bir "Vay o kadar içiyor musun falan." Şu an herkes, her gün, biz bir Türk kahvesi saatimiz oldu. <chuckles>
Hı hı. <chuckles> Ha. Peki, eee, Türk kahvesi tamam. O, eee, kesinlikle hayatında olması gereken bir içecek sanırım. Onun dışında başka kahveleri tercih ediyor musun? Gün içinde mesela içtiğin kahveler var mıdır mesela? Americano'lar var, işte latte'ler çıktı daha çok sütlü, biraz daha, Türk kahvesine göre ama
Hı hı. Evet evet. Ediyorum, eve evet, evet. Değil mi? Koklar.